Ну, то есть ты предлагаешь ещё, как бы, такое, как, э, ежедневный, э, э, ритуал, какое-то расписание себе, и что уделять этому время, там, обязательно полчаса и час хотя бы на, вот, движение к этой цели.
Да. Да, да, да. Я б я предлагаю, как бы, ри ритуализировать это, вот, как бы, сделать привычкой. Вот. Ну, у тя же хорошо, у тебя есть свои, как бы, домашних, там, каких-то обязанностей. Есть более приятные и есть менее приятные. Правильно? Вот, но ты ты ты делаешь и те, и другие. Но это должно быть то у ме менее приятной, но обязательной вещью. Вот.
Мгм. Да да. Так. Ага, ага. Ну, то есть подойти к этому как-то немного иначе, да, взглянуть, что, может, и неприятно, но сделать надо.
Ну, вот и сделать, как бы, и г главное, как бы, ну, может, чаще делать, вот, как бы, знаешь, вот те понемножку чаще. Вот, тогда ты не будешь замечать, как бы, вот. То то есть надо с этим сжиться, как бы, чтобы это часть ж стало частью твоей, как бы, жизни. Я вот помню, как-то, вот это самое, если вот ищешь работу, это самое, д долгое время, потом ты, как бы, на на автопилоте уже найдешь работу, а будешь пытаться снова, как бы, посвятить этому время. Ты просто, вот, как бы, э, у тя, е у тебя будет такой инстинкт, как бы, вот.
Мгм. Мгм. Мгм, мгм. А. Мгм. То есть я начну что-то, и настолько это уже в в во мне войдет в привычное дело, что потом даже и отказаться, да, условно, не сразу получится от такого приобретенного приобретенной привычки.
М. Не, ну, по просто авто автоматом с э, стать, вот чтоб это было абсо абсо абсолютно обязательно. И ты и тогда и не страшно, и ме как бы не так неприятно будет, но просто это как бы обязательный как бы ри ритуал ежедн ежедневно. Это очень важно. Вот. Потому что если ты будешь то какие-то там д давать, д сама давать, ну, там, может быть, и в субботу, воскресенье- это другое дело, вот, но если ты будешь сама себе выбирать, когда это делать- всё, и вот ты как бы будешь постоянно это откладывать и избегать. А вот е е е е если сказать: "Ну, вот сегодня же понедельник, вторник и среда". Фь Каждый день я это делаю. Вот. Таг таг э, так, м. Тогда, мне кажется, будет легче.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ага. Ты знаешь